بالضبط كده، اعمل بند في ال آآ في العَقْد إن سَنة إيجار من تاريخ كذا لكذا قابلة للتجديد والاتفاق يكون قبلها مثلًا بشهر أو بشهرين، عشان أنت كمان لو قرّرت إنّك تمشّيه، تدّي له فرصة شهرين إنه يدوّر على غيرها ولو هو قرّر إنه يفضل، يدّيك فرصة برضه إنّك تاخُد القرار دوّة وتجدِّدوا العَقْد مع بعض.
إمم. ده حاجة كويسة، يعني بس مش ممكن أكتب في العَقْد مثلًا إن هو لو إلتزم بالإيجار وري عشان أريّحه يعني، ممكن يعني جات في دماغي فكرة كده إن أكتب في العَقْد لو هو إلتزم لغاية آخِر شهر يبقى العَقْد متجدِّد سَنة كمان، بحيث أدّي له طُمأنينة كده إن هو يعني طالما هو ملتزم يعني ال آآ يبقى معاه سَنة كمان وهو متطمن وأبقى كسبته برضه وما خسرتوش لو هو يعني صَمِّم على السَنة الزيادة دي.
فكرة حلوة جدًا، صح، إن في حالة تكتب كده في البند إن في حالة إن هو يدفع الإيجار باستمرار من يوم 1 ليوم 5 في البنك في الحساب البنكي كذا، كذا، ده يكون شرط لقبول تجديد سَنة كمان، حلو. يعني دي فكرة كويسة مِنّك.
آه. كويس أوي، يعني إيه آه، قُولي لي كمان في أفكار تانية قُولي لي؟
كمان ...آه، كمان هاقول لك، يعني في كمان لازم تكتب في العَقْد إن كل ال ال ال مثلًا الخلّاطات اللي موجودة في المطبخ، الدواليب اللي موجودة، الخلّاطات اللي في الحمّام، كل الحاجات دي تكتب ماركتها وتكتب الموديل بتاعها علشان افرض هو خلال المُدّة دي مثلًا حاجة فسدت وشالها وركّب حاجة رديئة أو أقل منها في الجودة. دي فكرة كويسة عشان تضمن إن الحاجة تفضل بنَفْس ال ال الجودة بتاعتها.
أيوه، أيوه، أنا ما كنتش واخِد بالي.